Ouais il faut c'est vraiment un mal du siècle ça, parce que, moi, de ma génération, je suis certainement plus âgée que toi. Évidemment qu'on avait on avait 1 écran pour toute la maison. Il était en noir et blanc souvent, au début, en tout cas <chuckles> et et et et quand on la regardait, c'était en famille, du coup et c'était, bah, il y avait pas le choix comme on a aujourd'hui où tu peux choisir un dessin animé, un truc, un machin. Là, c'était la même, heu, le même programme pour tout le monde.
Non, c'est ça, hein. Non, c'est sûr, hein.
Et du coup, bah, pour les enfants, c'était moins c'était moins drôle, quoi parce que finalem
Ah c bah, tu avais tu avais des horaires prédéfinis, hein, heu, tu avais 3-4 chaînes et tu avais des heures, voilà et il y avait pas d 1 chaîne, rien qu'avec des dessins animés, par exemple.
Ouais. C'est ça. C'est ça. Bah, c'est ça, alors qu'aujourd'hui, bah, c'est c'est voilà, tu as tout ce que tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Heu et puis ça peut être non-stop, sans problème, quoi.
Alors pour l'instant, ça se gère pas trop mal, hein. Ça ça se passe, on va dire, heu, plutôt bien. Donc, heu, donc ça passe.
Mes copains à l'école, ils ont pas de téléphone, déjà?
Non, non, 8 et non 8 ans et 8 et ans et 6 ans, heu, c'est pas possible, hein et puis, s'il y a un n un gamin à se retrouver à cet âge-là avec le téléphone, heu, heu, nous, ils sont en école privée, il va se faire convoquer, c'est pas possible. Il y a un moment, faut être raisonnable, hein. Là, là c'est de la stupidité, là, hein, là avoir un un téléphone à cet âge-là, heu, c'est enfin, les parents, on leur dit
D'accord. Bah, c'est <laughs> Oui, oui, non, je suis d'accord. Non, puis surtout, ça ça ça peut casser aussi cette espèce de, bah, de règle, de rigueur, parce que c'est souvent par là qu'arrive le problème, c'est c'est le mimétisme et le copain, il a ça, heu, je veux la même chose.
Bah, le problème, n non, mais même, à 8 ans, c'est même pas la peine, hein. Là, les parents, je te heu, on les appelle, hein.
Ouais. On en reparlera dans 3-4 ans, quoi. C'est ç
Bah <scoffs> plutôt dans 6 ans, parce qu'il en aura pas avant. Ah, c'est clair, là, il y a dou même à 12 ans, il en aura pas, hein. Heu, on voit que je vois comment ça se passe avec pour mon frère, hein. Lui, son enfant de 14 ans, il vient d'avoir son premier téléphone
<laughs> Ouais. Ouais.
et il a droit à 1 heure le week-end, heu, de téléphone avec internet. Sinon, il l'a sur lui, son téléphone, hein. Il peut appeler et cetera, mais il peut pas surfer. Donc ça, c'est très bien. Parce qu'on connaît maintenant les effets délétères des écrans sur les enfants, hein. Heu, ouais, non, c'est ça.
Ah oui, heu, maintenant on a suffisamment de recul, c'est vrai pour, heu, pour jauger la la situation.
L le problème, c'est, heu, par exemple, heu, ils peuvent, heu, des fois une fois, on on savait p on était dans la maison, nous, on faisait notre truc, puis: «Les enfants sont avec toi?», «Non, ils sont pas avec moi, ils sont où?» et puis, tu tu vas dans leur petite pièce secrète, tu les surprends sur la tablette en train de regarder un truc. Donc ça, on n'aime pas trop. C'est arrivé quelques fois.
Ah ouais.
Ils piquent la tablette et
Ah ouais, en douce, comme ça, ils ont pris la tablette et puis ils se sont dit: «Viens, on va se faire un petit» <chuckles>
Ouais, ouais, puis il connait et c'est ça. Puis, ils savent l'utiliser, hein. Ils ont, heu, ils ont des bonnes habitudes. Vu que voilà, ils mettent le code et tout. Puis ils choisissent leur truc. Bah, ils se dé ils sont débrouillards, hein.

Ah oui, quand même, d'accord. Donc il y a il y a il y a moyen de visionner si vraiment on veut, quoi. <chuckles>
Ah, bah là, heu, oui, oui, oui, c'est sûr, hein, bah ça fait 5 et encore je trouve qu'on est assez, heu, assez léger parce qu'il y en a, heu, ils
Oui, il pourrait y avoir une tablette, heu
Ah! il y a la tablette, c'est vrai, je l'ai pas comptée, donc ça fait 6, c'est vrai que je l'ai pas comptée, donc d les 2 téléphones, la tablette, heu, ouais, ouais, c heu, c'est ça, ouais
Ah, 6! La télé? Ouais. Oui, donc alors du coup, voilà, donc tu as toutes ces possibilités d'écran. Tu as combien d'enfants?
donc, heu j'ai déjà ça et p j'en ai 2 et puis, heu, et puis techniquement mais bon l'écran ça ça commence parce qu'il regarde un peu, heu, la télé
2. OK. Ouais.
et c'est vrai que déjà, là, il faut instaurer des règles, heu, pour gérer le temps d'écran, quoi.
Alors, comment tu fais déjà pour ér leur expliquer à tes enfants, bah qu'il faut essayer de limiter et d'encadrer tout ça? Et en 2e partie, comment est-ce que tu fais justement pour, heu, pour poser des règles qui soient, compréhensibles et faciles à activer?
Alors déjà, la 1re chose, c'est qu'ils ils peuvent, heu, je peux leur expliquer les règles, heu, mais ils ont rien à dire. Voilà, il y il y a pas de télé la semaine, point final, parce que le s
D'accord. Mais est-ce que tu leur donnes une raison?
Oui, oui, je leur explique, hein, ça il y a pas de souci, mais il y a pas de contestation, en fait, heu, possible, hein, tout simplement. C'est qu'ils peuvent me ils peuvent me dire, heu, on veut la télé, mais ils l'auront pas. C'est q bah en fait, c'est que simplement, heu, déjà, tu as l'école, heu, qui donne des préconnes préconisations, heu, ils en ils disent que c'est très mauvais, heu, l'écran le soir, très mauvais, heu, l'écran le matin, avant l'école. Bon, c'est un peu des évidences, hein et et le soir, de toute façon, tu remarques, heu, quand ils sont devant l'écran
D'accord. Mais comment tu leur expliques ça? D'accord, ça c'est bien, ça. Ouais. Oui. Oui, mais l'enfant il est pas forcément au fait de ça, donc faut quand même être capable de lui expliquer.
Non! C'est sûr. Mais après, quand ils regardent l'écran, ils sont brûlants. Tu vois, ils sont super chauds, pas comme d'habitude
D'accord. Tu veux dire, ils ont une température corporelle qui est qui est plus élevée?
donc, heu, c'est ça, ils Oui, oui, puis, heu, ils y ils ont je enfin, ils ont chaud, quoi, hein, ça ça se voit, hein et heu, ils st ils, heu, enfin ils sont brûlants et ensuite, heu, ils sont un ils deviennent un peu addicts parce que ça a un effet sur leur cerveau, heu, qui provoque une addiction donc tu peux les laisser, heu, des heures devant la télé, ils vont pas bouger, hein.
D'accord.